Ừm, chào bạn, rất vui được nói chuyện bạn mấy nha. Không biết hôm nay ở chỗ bạn như nào?
Chào bạn. Ừm. À. Ờ, rất vui được gặp bạn nè, thì thật ra thì bên mình thì cũng sắp kết thúc ngày rồi ấy. Ờ, ờ, ừ, thực ra thì buổi tối thì, kiểu, mình hay dành thời gian để mình suy nghĩ về các mối quan hệ của mình nhiều. Còn bạn, ngày hôm nay có bạn ra sao rồi?
Ừm. Ồ. Ồ. Hôm nay ở chỗ mình lúc buổi sáng thôi, có lẽ là chúng ta mình ở Việt Nam còn bạn chắc ở châu Âu ha? <chuckles> Còn thật ra mình đang ở nhìn thấy ngoài trời thì cũng đang nắng rất trong xanh và đẹp, mình nghĩ hôm nay sẽ một ngày suôn sẻ đấy. Ờ, lúc nãy bạn có nói rằng bạn hay suy nghĩ về mối quan hệ trong ngày, thì bạn có thể nói rõ hơn được không?
Ừm. Ờ. Ừm.